ค่ะ โอ้ เท่าที่ฟังก็ ก็หนักจริง ๆ นะ เพราะว่าแค่ แค่หน้าที่ คือฟังดูไม่รู้อันไหนเป็นหน้าที่หลักแล้วตอนเนี้ย เหมือนกับว่า โอ้โฮ ทุกอย่างแบบประเดประดังมาที่เรารับคนเดียวแบกเอาไว้คนเดียวนะ มัน มันก็หนักพอสมควรเลยเนาะ ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ แต่ว่าประเด็นตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่า บางงานน่ะเราจะต้องรอคุยกับ ที่อเมริกา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนแบบทำให้เราอะ บางทีเราก็ต้องนอนดึกมาก ๆ แบบตี 03:00 เพื่อที่จะรอคุยกับทางนู้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอ คะ
ค่ะ โอ้โฮ คุณคะ 03:00 นี่มันไม่ดึกเนาะ มันจะเช้าแล้วจ้า <chuckles> เนาะ
ใช่ แล้วก็ อะ เหมือนพอตอนเช้าเราเอง ก็ต้องตื่นมาเพื่อที่จะแบบมารับลูกค้าในไทย ทำงานตามเวลาไทย อะไรเงี้ยค่ะ แล้วจุดเปราะบางของเราอะ มันก็คือเหมือนมันมีลูกค้าคนหนึ่ง เขาก็พูดทำนองว่าเหมือนแบบ เออ เราอะมันมีงานหนึ่งที่เขารอให้เราอะทำราคาให้ ซึ่งเราก็ตามต่างประเทศไปแล้ว เราก็บอกว่า เออ เนี่ย รีบทำให้หน่อยเพราะลูกค้าจะเอาด่วน อะไรอย่างเงี้ย แต่ต่างประเทศเขาไม่ตอบไงคะ เพราะว่าเขาจะบอกว่าเหมือนแบบวันหยุด ก็คือวันหยุด อย่ามาตามฉันวันหยุด อา อะไรอย่างงี้
ค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ อืม ใช่ อ๋อ ใช่ถูกวัฒนธรรมในการทำงานของเขา ก กับเรามันอาจจะต่างกันเนาะ วันหยุดของต่างประเทศนี่เขาอาจจะหยุดไปเลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ของเราเนี่ยยังตามกันได้นะ ในวันหยุดเนี่ย แล้วพอมันเกิดสถานการณ์อย่างงี้ขึ้นเนี่ย คุณทำยังไงอะคะ
ใช่ ใช่ค่ะ คืออย่างที่บอกว่าอันเนี้ย คือลูกค้าส่งมาหาเราวันเสาร์ แล้วเราก็ส่งไปให้เมืองนอก อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอวันจันทร์อะ เขายังไม่ได้ ซึ่งวันจันทร์น่ะมันยังไม่ทันเป็นวันจันทร์ของที่นู่นเลย เข้าใจไหมคะ เพราะว่ามัน สิบสอง ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่า เนี่ยฉันน่ะอยู่จนดึก เพื่อที่จะรอให้เธอแล้วนะ แล้วฉันก็ตามให้แล้วนะ ก็ในเมื่อเขาไม่ตอบ แล้วจะให้ฉันตอบยังไง อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาก็เหมือนพูดกลับมาใส่เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะ เหมือนแบบ แล้วทำไมถึงไปนอนล่ะ ก็ไม่ต้องนอนสิ
อา อืม ใช่ มันยังอยู่วันอาทิตย์ ค่ะ อ๋อ เข้าใจ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อ้าว โอ้โฮ พี่คะ หนูก็คนเนาะ หนูก็ หนูก็ควรพักผ่อนไหมค่ะ <chuckles> คือทุ่มเทกับงานขนาดนั้นเราก็ตุยสิคะ
อืม เราอะ